Paano mo hinarap ang paghusga ng iba dahil sa iyong itsura?
<clicks tongue> Alam mo nung una, nung hinaharap ko talaga yung paghusga ng mga tao sa itsura ko, sobrang affected ako eh. Parang di mo maiwasan talaga na, ah, tignan mo din yung sarili mo sa salamin tapos parang pagdudahan mo yung sarili mo, 'di ba? Tapos minsan parang may mga pagkakataon na paniniwalaan mo sila, 'di ba? Ganyan. Pero, habang tumatagal kasi parang naging manhid na lang din ako eh, parang naging proud na lang din ako sa kung ano man yung itsura ko, kung ano man yung imperfection ko sa pagmumukha ko, ganyan. Kasi, ngayon marami akong mga ano eh, marami akong pimples eh, ganyan. So, minsan yung judgement ng tao dahil lang do'n minsan, ah, sabihin nila parang baku-baku yung mukha mo, ganyan. Yung mga may mga pang-asar sila sa'yo. So, masakit yung gano'n eh. Pero, alam mo 'yon, habang kung paulit-ulit na lang nila sinasabi 'yon at pinaparamdam sa'yo, parang nasasanay ka na lang eh. Kasi sa mga unang beses nila na sasabihin 'yon talagang affected ka eh, sobrang masakit eh. Oo, talagang minsan hindi mo maiwasan na patulan sila eh, 'di ba? May sabihin ka rin na hindi maganda tapos ang ending ikaw pa magiging masama, mm.
Mm. Mhm. <gasps> Totoo. Ay, mm. Mhm. Mhm. Hmm. Nakakalungkot 'yan. Mhm. Mhm. Masakit pa, mm. Ay, totoo. Nakakalungkot yung ganyan. Pero, um, meron ka bang isang konkretong insidente na, alam mo, nahusgahan ka dahil sa itsura mo, um, pwede mo bang ikwento kung anong nangyari tapos paano ka tumugon?
Ah, okey. Ayun, eto kasi 'no, nasa lahi kasi namin yung tigyawatin talaga, yung mga pimples-pimples na 'yan. Nalahi namana ko 'yan both sa mother and father side ko talaga. Kumbaga, both side may mga pimples talaga sila mararami lalo na nung mga kabataan din nila. So, may mga pagkakataon no'ng high school ako, kasi ano 'yon eh, ah, parang yung school na 'yon medyo may mga mayayaman yung mga nag-aaral parang exclusive yung school na 'yon. Ah, may mga artista nag-aaral, ganyan. So, alam mo naman 'pag anak mayaman 'no, hindi naman sa hinuhusgahan ko yung mga anak mayaman pero, ah, isa rin sila nagbigay sa akin ng trauma no'n no'ng high school ako kasi, ah, dahil nga marami akong pimples parang binubully nila ako base sa itsura ko. Like, may mga naririnig ako, connect the dots, gano'n. Yung iba tapos, ah, naaano pa ako, parang nasasaktan ako kasi maraming tumatawa, ganyan. Parang may kumakampi pa ganyan. Tapos imbes na maghanap ako ng mga tao na iintindi sa'kin, kakampihan ako, parang wala. Parang minsan parang sang-ayon pa sa kanila yung gano'n na alam na nilang mali, kinukunsinti rin nila.
Mhm. Mm. Mhm. School, okey. Mhm. Ay, mali. Mhm. Ay! Grabe. Mhm. Mali. Kaya nga. Mhm. Eh eh, paano nakaapekto sa'yo yung mga gano'ng comments? Anong, ah, yung sa pagtingin mo sa sarili mo, sa worth mo sa trabaho, o halimbawa sa pakikitungo mo sa pamilya, may nagbago ba?
Hmm. Ayun. Ah, oo. No'ng time kasi na 'yon nag-aaral ako. No'ng inaasar ako ng mga kaklase ko talaga na 'yon, hindi talaga ako nag-aaral, hindi ako pumapasok sa classroom. Lagi akong nasa field tumatambay o kaya sa canteen. Tapos nakikita na lang ako ng isang teacher do'n, "Oh, ba't nandito ka ganyan, ba't wala ka sa classroom mo?" Tas 'yan makikita niya na medyo mangiyak-iyak ako, ta's mag-o-open up ako sa kanya na ganito, na binubully ako regarding sa pagmumukha ko, ganyan. So 'yon, naawa naman 'yong teacher ko na yun hanggang sa pinatawag yung mga kaklase ko na kung sino 'yong mga nang-bully sa akin, ganyan. Tapos 'yon, pinaunawa sa kanila na mali 'yon kasi ah, mental health na yung puwedeng ah ah, sumunod na mangyari diyan nang dahil lang sa panghuhusga natin sa kapwa natin eh, 'di ba? Mm.
Mhm. Ay, grabe. Mhm. Hmm. Mhm, buti naman. Mhm. True, uy. Eh, pagdating halimbawa, araw-araw ngayon na nare-reflect mo yung insidente paano mo, ah, paano ka nakabangon from that uhm, incident. Anong ginawa mo, anong meron ka bang mga paraan na sinabi sa sarili mo, ganyan?
Oo. Ayun. Ayun sa sarili ko 'no, ah, talagang nakatulong sa akin yung mga motivational ano eh, quotes na nakikita ko sa social media. Lalo na yung may mga kap kapareho sa nararanasan ko- yung may mga pimples. Laging sinasabi nila na, "Okey lang na meron tayong imperfection, pero ang importante mabuti ang puso natin." So, yun ang lagi kong pinapahalagahan, at ah, isinasaulo ko talaga yun. Kumbaga, oo nga 'no, may punto na kumbaga, ah, hindi na natin masyadong dapat pahalagahan yung mga tao na bumabase sa panlabas na kaanyuan, 'di ba? Parang kasi, yung mga ganun sila yung mga tipo ng tao na madali ding maloko. Kasi, kung babase lang sila sa pisikal na anyo, 'di ba, hindi sila babase sa, ah, pangkalooban ng tao, eh, madali silang malinlang. So yun na lang ang iniisip ko. Alam mo ang ginawa ko, sa totoo lang nung para mapabuti, yun nung nagka-work ako, nung naka-graduate ako. Ginawa kong investment talaga yung ano dermatology, yan, yung magpapaderma ako. Pinaayos ko talaga yung mukha ko. Hindi dahil affected ako sa sinasabi nila ah. Kumbaga, ah, gusto ko na kahit papaano maipakita ko rin sa sarili ko yung pagmamahal ko, 'di ba? Gusto ko rin bumawi sa sarili ko. Si, iniisip ko maaaring dahil din sa kinakain ko, o kaya sa mga habits ko kaya naging ganun, 'di ba, may mga ganun kasi eh. Minsan kaya ka daw nagkakatigawat dahil sa pagkain mo ng mga oily foods, ganyan, unhealthy. Kulang ka sa tubig. So, kino-consider ko rin siya sa dahilan ko kung bakit nag-invest din talaga ako sa pagde-derm. Ayan, sa ngayon okey naman na yung ano yung itsura ko. Satisfied naman na ako kahit papaano yung mga bully na limit, mm, na-limit na. Kumbaga, ngayon imbis na panlalait yung naririnig nila sa akin, puro papuri na. Masarap din sa pakiramdam na ganun na, ngayon na-appreciate na din nila.
Mhm. Mm. Totoo. Mm, anyo. Mm. Mhm, ano yan? Okey. Oh, okey. Hmm. Hmm. Oh, nice! May malamang. Mm. Mhm. Mhm. <laughs> Oh nice! Magandang marinig yan. Mm. Hmm, totoo. Sa tingin mo <gasps> ano yung naging role ng pamilya mo sa mga pinagdaanan mo tungkol sa <gasps> paghuhusga ng iba sa iyong itsura?
Mhm, malaki talaga 'yong naging role nila bilang pamilya kasi ah sila mismo narinig nila kahit sa mga kamag-anak ko minsan inaasar nila ako base sa itsura ko. <gasps> Siyempre minsan kapag ka gano'n nasasaktan din sila bilang magulang so pinapaliwanag nila ganyan <gasps> ah, kumbaga minsan ah pinapatahimik nila na magsalita yung, yung pamilya ko ng hindi maganda kasi <gasps> pwede nga magdulot sa akin ng hindi maganda mamaya ikahiya ko 'to mamaya, <gasps> 'di na ako magpakita sa kanila sa susunod eh gano'n ang puwedeng mangyari na posibilidad 'di ba. <gasps> So gano'n nakakatulong tapos kapag halimbawa na <gasps> may moment kami no'ng kami lang no'ng mama't papa ko ganyan, lagi nila sinasabi sa akin, <gasps> "Wala naman, hindi ka naman pangit may itsura ka naman, oo nga may tigawat ka lang pero natatanggal naman 'yan nawawala naman 'yan 'di ba. <gasps> Alagaan mo lang 'yong sarili mo tapos <gasps> ah, 'wag ka magpupuyat uminom ka ng maraming tubig tapos bawas-bawasan mo 'yong pagkain mo ng mga oily foods. 'Yon nakakatulong 'yon eh 'yong mga simpleng tips kapag ka sinunod mo siya. Tapos sa inaraw-araw mo talagang sina puso mo 'yong mga payo nila 'yon <gasps> makikita mo talaga eh sa sarili mo oo nga epektibo nga talaga 'yong sinabi nila kasi napansin ko parang umunti na 'yong ano 'yong pimples ko parang ano eh. Oo nakatulong talaga siya so naging thankful talaga ako do'n sa parents ko, even sa mga kaibigan ko gano'n din sila eh. Kasi may mga kaibigan din ako na parang kinakahiya din nila nagkakaroon sila ng mga pimples ganyan o kaya mga bakobako sa mukha kasi nga binu-bully sila ganyan o kaya kapag kumikilala sila ng ibang tao parang ah na-o-off sa kanila dahil lang sa itsura nila gano'n.
Mhm. Totoo. Iba. Mhm. Kaya nga. <chuckles> Mhm. Hmm. Oo. Unti-unti, maaayos mhm. Ah, nakatulong talaga oo. Mhm. Mhm yeah. <gasps> Mhm. Hmm, nice! Oh, buti na lang na nakahanap ka ng mga taong makakatulong sa'yo. Eh, ikaw na ba ikaw ba, um, sa mga sa panahon na talamak talaga 'yong pagbubully at talamak talaga 'yong paghuhusga ng tao dahil sa itsura, 'no? Pa'no kaya tayo magkaka maglilimit or kaya magseset ng boundaries para hindi na makapasok sa'tin 'yong ideya na hinuhusgahan tayo dahil sa ating itsura?
Toto Mhm. Okey. Ayun. Ah, no'ng una dahil affected ako, ah, mara madali akong magpadala sa sinasabi nila. Pero ngayon dahil nagiging manhid na ako at tsaka mayroon na rin naman akong ipagmamalaki sa sarili ko. Hinahayaan ko na lang sila, eh. Kasi, minsan iniisip ko na lang sa isang tao, sa mata ng tao, walang perpekto, eh, hahanapan at hahanapan ka nila ng butas o, ah, kakulangan sa sarili mo, 'di ba? Kasi, gano'n naman sila, eh, ah, parang mas may ah, mas lamang 'yong negativity ng tao. Parang minsan 'di ba, 'pag gumawa ka ng kabutihan, okey gumawa ka ng kabutihan 'di, oo ma-appreciate nila minsan. Pero isang pagkakamali mo lang o kaya isang bagay lang na hindi nila nagustuhan nila sa'yo, 'yon na agad ang isusumbat nila sa'yo, 'yon na agad ang mas titimbang sa kanila. So, 'yon ang masakit, 'yon ang sad reality do'n.
Mhm. Mhm. Ah, nice. Hmm. Totoo. Mhm. 'Yong negative pa 'yong makita. Mhm. Mhm, okey. Eh, ito matanong ko since napagtagumpayan mo na talaga. Anong payo mo sa mga nakakaranas pa lang nito? Lalo na 'yong mga kabataan na o kaya mga taong dependent pa rin sa family opinions. Kailan dapat seryosohin o humanap ng suporta sa kaibigan, sa therapist, ganyan?
Oo. Okey. Alam mo, sa totoo lang, sa una alam kong masakit 'yan, eh. Dahil dinanas ko 'yan, eh. Sarili kong karanasan ganyan na na ang naging ano ko, eh, naging pakiramdam ko, like umiiyak ako, 'di ba, ganyan? Minsan, nasa sulok ako, wala akong kaibigan, wala akong nakikisama sa'kin. Parang pinandidirihan ako dahil lang sa tigyawat, parang masyadong big deal pala sa society natin sa ngayon, 'no? Na 'yong kapag ka marami ka palang pimples huhusgahan ka nila, pandidirihan ka na nila. Parang ang sakit. So, gusto ko lang masabi sa kanila na huwag kayong panghinaan ng loob. Humanap kayo ng mga tao na puwedeng maka-relate sa inyo, tapos kayo magsama, magbahagian kayo ng karanasan ninyo hanggang sa, tawanan nyo lang ng tawanan 'yong problema. Tawanan niyo lang 'yong mga tao na alam mo 'yon nang nanghusga sa inyo, ganyan. Kasi, una sa lahat, hindi naman porke gano'n ang itsura mo, eh, masamang tao ka na, 'di ba? Nakapatay ka na ba sa lagay na 'yon, 'di ba? Parang, no'ng naging kriminal ka na ba ng dahil lang don 'di ba? Parang wala ka na bang karapatan na makisalamuha, wala ka na bang karapatan para magtagumpay sa buhay ng dahil lang don? Kung tingin nila sa'yo imperfection 'yong bagay na 'yon, pwes, ikaw huwag mong iisipin na imperfection 'yon. Kumbaga ano lang 'yan, temporary lang 'yan, hindi 'yan permanente. Nasa sa 'yo 'yan kung magpapadala ka o hindi.
Hmm. Kaya nga. Mhm. <sniffs> Grabe. Mhm. Mm. Grabe. Hmm. <laughs> <gasps> Hmm. Totoo. Hmm. Kaya nga. Mhm. Oo nga, eh. Mhm. Totoo, eh, ano sa tingin mo naman 'yong kahalagahan, na malaman ng iba na ito pala'y seryosong usapin? 'Yong paghuhusga sa itsura, mayroon pa lang epekto sa mga taong nakakaranas nito.
Mhm. Totoo. Oo 'yon. Ito, personally, ah, maghinay-hinay kayo sa sinasabi ninyo kasi you never know kung ano 'yong magiging epekto nito sa tao, eh. Sobrang hindi niyo alam mayroon na pa lang ibang mabigat na pinagdadaanan, tapos ininsulto niyo pa siya, base sa itsura niya. Hindi niyo alam, baka anong susunod na mangyari diyan, malay mo depress 'yong tao. Ng dahil lang do'n, kung isipin mo man para sa 'yo, biro 'yon, maaaring sa kanya napaka-big deal no'n. Talagang kinakahiya niya 'yon. Tapos pinaalala mo pa o kaya pinagtawanan mo pa. Tapos ang worst pa do'n, ikinalat mo pa sa ibang tao ma humanap ka pa ng karamay. So, ano na lang ang mararamdaman no'ng tao na 'yon, 'di ba? Eh di, mental health na 'yong susunod na, ah, kakaharapin niya bukod sa itsura niya, 'di ba? So, kailangan magsilbi naman tayong ano motibasyon. Lawakan naman natin 'yong pang-unawa natin at saka huwag naman tayong feeling perpekto sa mga sarili natin. Kasi kahit na hindi man gano'n 'yong itsura natin kagaya no'ng sa kanila. May mga bagay din talaga na sa ibang bagay hindi tayo perpekto. Na nagkakamali rin tayo. So, ah, sana, ah, malimitahan na 'yong ganito kasi form of bullying na 'yan, eh. 'Yong panghusga talaga, eh. Puwede nang makaapekto 'yan sa isang tao personally, physically. Puwedeng hindi na siya lumabas ng bahay. Puwedeng ayaw na niyang makipag-friends, ayaw na niyang magtrabaho o worst puwedeng, ah, bawiin niya 'yong sarili niyang buhay, 'di ba? 'Yon naman talaga ang realidad. Mm.
Mhm. Hmm. Totoo. Itsura niya. Mhm. Hmm. Kaya. Mhm. Mm. <laughs> Kaya. Mhm. Ayan. Mhm. Oo, nga. Mhm. Kaya nga. Grabe. Eh s sa tingin mo, um Sa kultura natin, deeply rooted ba yung ganitong mga gawain? Bakit kaya, mayroon pa rin talagang mga tao na hindi mapigilang manghusga pa rin ng kapwa, dahil sa itsura?
Ayun, okey. Sa tingin ko, sila yung mga kulang sa disiplina 'no. O kaya, kulang sa pagmamahal, 'di ba ganyan? Siguro kasi, 'pag mga ganyan nakakita ka ng mga tao na ganyan parang maiisip mo, "Yan ba yung tinuro sa'yo ng magulang mo?"ganyan, "Yan ba?" Di ba damay na magulang. Pero, ayokong ma makapandamay ng iba. Pero, dahil din sa actions na pinapakita nila, sa mga salita na na ipinaparinig nila sa akin, minsan nadadamay ko rin yung ibang tao. Though, alam ko sarili ko mali naman yun. Pero minsan, mapapaisip ka rin talaga na, "What if sa environment din nila, eh. Oo, baka mamaya kasi kung tratuhin din sila ng magulang nila gano'n, kaya naipapasa nila sa ibang tao, 'di ba? Ako naman ako naman kasi yung tipo ng tao na open ako, eh. Kumbaga, pagdating sa komunikasyon, open ako. Kasi, gano'n ako, kumbaga, malawak yung pang-unawa ko, lalo na pagdating sa problema tapos naka-relate ako sa problema mo. Talagang magbabahagi ako ng sarili kong karanasan, para lang kahit papano baunin mo as motibasyon mo, oo, suporta mo na rin. Mm, gabay.
Pahinga. Agree ako diyan, mhm. Mhm. Mhm. Yeah, may sense. Papasok at papasok yan eh. Mm. Ayan. Hmm. Buti naman. Mhm Hmm. Makasuporta, mhm. Eh, halimbawa, bigyan kita ng pagkakataon na bumalik sa nakaraan at makausap yung sarili mong hinuhusgahan ng iba dahil sa kanyang itsura, ano yung maipapayo mo sa kanya at ano yung maa-assure mo sa kanya ngayong napagtagumpayan mo na 'yan?
Ah, um. Ayun. Ako, sobrang ano, sobrang natutuwa ako sa sa dati kong ako. Kasi nalampasan niya 'yon. Hindi siya nagpadala sa sinasabi ng ibang tao, ganyan. Hindi siya hindi siya ano, alam mo 'yon, nagpatibay pa 'yon ng loob niya, ganyan. Tsaka hinanap niya yung sarili niya, hinanap niya yung mga tao na kung saan puwedeng makaunawa sa kanya, at, ah, proud ako kasi hindi talaga siya sumuko overall, na kahit na gano'n man yung mga tao sa kanya, naging mapanghusga man sa paligid niya, proud ako kasi kahit papaano nalampasan niya 'yon eh, sobrang nakakatuwa lang din. Tignan mo ngayon, okey na ako, ganyan. Kumbaga, hindi rin ako aabot sa punto na ganito sa ngayon, hindi ako hindi mo ako makakausap ngayon kung kung ko pinili maging matibay.
Mhm. Mhm. Sumuko. Mhm. Ah. Nice. Totoo, lumaban siya. Mhm. Mhm. Kaya. Okey. Eh, sa mga taong nanghusga sa'yo, meron ka bang short message para matulungan silang magbago?
Ayan. Sana, ah, sana baguhin na nila yung mindset nila 'no, tumatanda na sila eh. Di habang buhay na dapat ganyan na lang sila kasi may balik yan eh, may karma yan eh, 'yon na lang ang masasabi ko sa kanila. Kapag 'di mapigilan, puwes, para sa akin eh, ipinagpapasa-Diyos ko nalang.
Mhm. Exactly, totoo yan. Hmm. Ya natutuwa ako sa lahat ng napagtagumpayan mo. Maraming salamat sa mga na-share mo ngayon.
Walang anuman. Maraming salamat din. Paalam.
Hanggang sa muli. Paalam.